あの、ちょっと相談したいことがあって、全然あの、話を聞いていただくだけでいいんですけど。
ええええ。 はい、どうぞどうぞ。
あの普段から、あの、遅刻癖が治んなくて困ってるんですよね。
うーん。 <chuckles> そうなんですね。うんうんうんうん。あの、それはどれくらいの頻度で、あの、週に何回ぐらい、遅刻をしてしまうんですか？
あ、なんか、ま、遅刻っていうか、ま、仕事は、毎日平日行ってるんですけど、それはとにかく、もうギリギリですね。
うんうん。うん。 うんうんうん。 あ、でも、まにちゃんと始業時間には間に合ってるんですね。
うん、か、もう本当にぎりぎりちょっと1分過ぎちゃうとか。
ああ、なるほど。うんうんうん。
本当は、本当はやっぱり始業時間の、ごふんまえとかにちゃんとタイムカードを切ってね、あの、余裕を持っていたいんですけど、でもやっぱり、いつも、ギリギリになっちゃうんですよね。
うーん。 うん。 ああ、そうですね。 うんうん。 うん-うん。おお、なるほど。あの、朝起きる時間が、こう、ちょっとずれ込んで、遅刻になっちゃうとかあと、じゅん準備時間に時間がかかっちゃうとか、どちらの方に原因があるんですか？
うん。 ああ。 ま、あの、どっちもそうですね。朝も、なんか、ギリギリまで寝ていたい。で、ギリギリまでこう、お布団の中でゴロゴロしてて、「いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫」って言って。で、起きて、で、あ、ちょっと、普段より遅くなっちゃったけど、ま、まだ大丈夫、大丈夫って思ってたら、もう家出る時間が、「あ、大変だ、間に合わない」みたいになって。でもそれはもう、毎日、毎日です。<chuckles>
うんうん。 うんうんうんうん。 うんうん。 ええええええ。 うん、うんうん。 うんうんうんうん。

ああ、なるほど。じゃあ、最後ちょっと、しお仕事始まりがバタバタしてしまううんうん-うん、なるほうん。
そうですそうです。なんか絶対に、なんか余裕を持って、ああ今日5分前に着いたからちょっと、ちょっと準備してとかは絶対ないんですよね。
うん。 ああ、なるほど。なんか、それに対してちょっとこう、なんでしょうね、注意されたりとかっていうのはないんですか？
いや、それはないです、それはなくて、ま、割と、何て言うんだろう、割と周りの人もそんな感じなので、なんかうちタイムカードが変わってて、なんか本当はうんと、8時45分、あの、始業なんですけど、その45分の前後の7分間、前後、7分間前、ななふん間後、に、こうタイムカードを切ると、よんじゅうごふんてカウントされるんですよ。
うんうん、うん。 うんうん。 うんうん。 ええええ。 はいはい。 うんうん。 おお、ああ、余裕が、うんうんうん。 うんうん。 あ、いいですね。それは何かお得なうん。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
うん。 うん、うんうん。あ。 うんうん。 ああ、うんうんうんうん。あ、なるほど。あ、それだったらそこは問題ないですね。あ、よううん、うんうん。
そう、問題は問題はないんですけど、でも一応ね、なんか契約で、はちじよんじゅうごふんからってなってるから、なんか気持ちとしてはやっぱり8時45分前に着きたいって
うんうん。 うん。 あ、なるほど、うんうん。
うん。思ってるんですけど、でもなかなかね、やっぱりその、あ、でも全然別に遅れたっていいじゃん。 こう甘えがあるから、<laughs> いつも
うんうん。 ああ。 あの、周りのなんか人間関係とかに影響があったりとかはあるんですか？
うん。 あ、ないです。なんか、周りも、そうそうそう、周りもみんなそうだし、あの契約的にも違反してないし
あ、じゃあ大丈夫ですよ。うんうん。 うんうん。 うん。うんうん。
全然大丈夫です。<laughs> す。
あ、大丈夫です。それはもうあのそんなもんだと私はギリギリいつも始業するっていう風にもう、う受け入れてもいいと思いますよ。それであれば。いいです。うんうん。うんうん。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
あ、いいですかね、なんかね。でも気持ちが気持ち的に毎日朝焦ってるからやっぱり、なんか、忘れ物とかもしちゃうんですよ。
うんうんうん、ああ、そうですね。うんうん、あ。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
ああ、危ない、怖い、ヒヤッとすることがうーん、うんうんうん。
そうそうそう。だからね、本当はもうちょっと時間に余裕を持って出たいんですけど。<chuckles>

そうですね、絶対そうですね。それがいいと思います。
うん、あのお着替えとか、なんかもっともあの、なんか、「これで行くのでこれを持ってきてください」って言われた時の、なんなんか夏でいうタオルとか、あのプールの、ああいうのも、事前に車にもう初めから置いとけばいいです。<laughs>
そう。 うん、うん。 うん。 そう、あの、朝やっぱり、「え、今日これ持ってかなきゃいけなかったんだっけ」みたいな、イレギュラーなことがあると、そうなんですよ。それで今日も鞄忘れちゃったんですよ。ちょっと、他のことに気を取られてて。うん。
ね。 うん。 うんうん。あ、そうですよね。もう <laughs> ですよね。うんうんうん。で、あの、要らないかもしれないけど、いつか要るかもしれないということで、もう、あの、予備に置いといてもいいかもですね、車には。うん。
そうですね。で、あの何かあった時に、「あ、車から取ればいいや」ってですね。
うんうんうん。そうそう、自分には先に保険をかけとくみたいなね。うん、上手いことやれますよ。うん。
そうですね。いや、なんか、はい、すごい自信になりました。これからもちょっと、車に気をつけて、はい、頑張ってきたいと思います。
うん、もう今日見てください。うん、ほんと、お車だけ気をつけてください。きゅん。う、いいえ、どういたしまして。
はい、ありがとうございました。